Nó quá tuyệt vời! Nó nó thật sự là, ừm, nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Nó nó mình nghĩ nà thật sự là tất nhiên là cái chuyện xem phim ấy thì là gu của mỗi người, mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau, mỗi mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau, nhưng mà thật sự thì đối với một cái đứa trẻ con mình vẫn thích là cho những cái đứa trẻ con nó được xem phim này. Tại vì là nó nó mở ra một cái thế giới mới, nó mở ra một cái nó nó nó nằm ngoài hoàn toàn trí tưởng tượng của những cái gì mà lúc đấy mình có thể tưởng tượng. Thì mình nghĩ là nó nói chung là trẻ con thì ừm.
Quá tuyệt vời! <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Ừm. Ừm. Ừm. Hay quá ha! Ừm. Mình mở rộng cái, a, trí tưởng tượng của những đứa trẻ?
Ừm, mình nghĩ là như vậy.
Ừm, hay quá ha.
Hoặc ít nhất là trí tưởng tượng của mình. <chuckles>
Ừm, ừm, ừm. Mình cũng thấy rất là thích cái, ơ, cái cách bạn kể á là mình muốn mở ngay cái bộ phim đó ra xem bây giờ á. <laughs>
Ừm. Mình nghĩ là tất nhiên là bây giờ sau khi mà, ờ, mình và bạn, kiểu, gọi nà, nói chuyện và, ờ, trao đổi về cái phim đấy thì mình nghĩ là, ừm, bạn nên mở thử ra và coi thử cái phim đấy. Mình nghĩ là nó sẽ rất là cuốn hút và thật sự thì tất nhiên thì, ờ, <chuckles> đấy là những cái những những cái chi tiết mà mình chia sẻ, nhưng mà trong đấy thì nó sẽ còn rất nhiều chi tiết khác nữa. Thì, ờ, nó, ưm nhưng mà phải thật sự, ờ, ừm bạn nên xem thử. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Ưm hưm. Yeah. Ừm. Hay quá à. Cảm ơn bạn nha. <chuckles> Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều những cái chia sẻ của bạn rất là hấp dẫn luôn. Và cảm ơn bạn đã chia sẻ cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại!
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, cảm ơn những cái câu hỏi rất là của bạn rất là thú vị ha!

Ừm, tức là, bạn đã xem một cái bộ phim này từ rất là lâu rồi, mình đang hiểu là vậy, đúng không? Từ rất là nhỏ là bạn đã đã xem cái bộ phim này rồi, thì bạn có nhớ là cái lần đầu tiên á, mà bạn xem cái bộ phim Harry Potter đó, ừm, thì là lúc đó bạn bao nhiêu tuổi hông? Lúc đó bạn khoảng bao nhiêu tuổi?
Thật ra thì, à, tức là, cái lần đầu tiên mà mình tiếp xúc mới Harry Potter ấy là mình sẽ tiếp xúc mới tập truyện. Mình tia xem tức là, mình đọc cái tập truyện trước, tức là, đấy là cái tập truyện đầu ừm, tập truyện đầu tiên mà mình, kiểu là, đọc hết toàn bộ và nó nó thật sự rất là cuốn mình. Nó nó thật sự rất là lôi cuốn và nó, ờ, cảm giác như, kiểu là, mình, ờ tại vì mình rất là lười đọc. Xong rồi sau đấy thì mình, ờ, mình đọc và mình rất chi là thích nó thì mình biết đến phim, thì, à, cái lần đầu tiên mà mình được xem phim Harry Potter ấy thì nó sẽ là từ ờ tức là ngày xưa nhá, ngày xưa, ưm, mình không biết là bạn có được, ờ, bạn sẽ từng thấy những cái mà như, kiểu là như kiểu là, phim, a, phim cuối tuần ấy. Ngày xưa có một cái ừ, tức là ngày xưa nó hay có một cái, a, ở trên TV ấy, trên TV sẽ là, như kiểu là, trên VTV1. Tức là buổi tối nhá, tối khoảng tầm à mình nghĩ khoảng tầm 9:00-10:00 tối của ngày thứ Bảy, Chủ Nhật ấy, nó sẽ chiếu những bộ phim rất là kinh điển thì trong đấy có Harry Potter và đấy là lần đầu tiên mà mình tiếp xúc với, ơ, với Harry Potter, gọi là, trên phim ảnh, thật sự là như vậy.
À. Bạn đọc truyện ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Phim cuối tuần. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. .Hiểu. Ừm. Ừm, ừm, ừm, tức là, ừm, bạn đã tiếp xúc với truyện trước rồi, bạn cũng đọc, ờ, cái câu chuyện rồi, bạn cũng đã ấn tượng rồi. Và khi đó thì bạn mới xem phim và mình hiểu là vì bạn đã đọc truyện rồi, nên là khi xem phim á thì cái ấn tượng với bộ phim á nó càng sâu sắc hơn, đúng không? Kiểu, mình thấy cái phim nó diễn tả được đúng cái câu chuyện, cái cốt truyện trong cái chuyện mà mình đã đọc á.
Ừm. Ờ, thật ra nếu mà nói là diễn tả đúng cái câu chuyện trong trong tập truyện ấy thì mình nghĩ là nó không hẳn đâu. Tức là nó sẽ có nhiều chi tiết của trong phim, nó sẽ rất là khác với, a, trong truyện. Và tức là cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều rằng là người ta sẽ thích đọc truyện hơn là so mấy xem phim. Nhưng thật sự là đối bản thân mình nhá, dù mình biết là nó có những cái sự khác nhau nhất định, nhưng mà tức là đôi khi thì trong phim nó sẽ có những tình tiết nó phải làm cho làm sao để nó tức là nó sẽ phải hợp lý, nó sẽ hợp lý trên cái bối cảnh thực tế ấy. Còn tất nhiên nà trong truyện thì nó sẽ có những thứ nó nó sẽ, gọi là, ờ, làm sao ta, nó, ưm tại vì phép thuật mà, tức là trong truyện thì tất nhiên là nó phép thuật hơn và nó sẽ tại vì nó khó mà nếu mà thật sự là nếu mà thực hiện một ừm, một một trăm phần trăm giống phim à, giống truyện ấy, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khó thực hiện, nhưng mà thành ra là mình thấy là mỗi một cái nó đều có một cái nét thú vị riêng. Truyện nó hay một kiểu và phim nó cũng sẽ hay một kiểu nhưng mà nó sẽ đều để lại cho người xem những cái ấn tượng thực sự là rất là sâu sắc mà mình nghĩ là đối với đối với một đứa trẻ con khoảng tầm cấp 1 mình nghĩ là lúc đấy mình khoảng tầm cấp 1 thì như thế là như thế là quá là là là là là, gọi là, sao ta, ừ, x ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ấn tượng hơn hả? Ừm, hợp lý hơn, ừm. Làm cho kịch tính á hả? Ờ. Ừm. À, tui hiểu. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, lúc đấy bạn cấp 1, ừm. Ấn tượng quá ha! Ừm.